Äh, du weißt, ich bin ja ziemlich, äh, <laughs> konsequent und auch vielleicht 'n bisschen strikt, äh, für für den ein oder anderen Geschmack. Ähm, und, äh, ja, ich, ähm, mach mir da auch eigentlich nicht zu viel zu viel Gedanken drüber, ähm, was dann das g mein Gegenüber denkt und, äh, bin auch eigentlich, äh, ziemlich frei von Schuldgefühlen. Äh, ich möchte halt einfach, äh, im Freundes, Familienkreis, äh, klare Grenzen setzen bei vielen Themen. Hab ich teilweise auch schon gemacht, ne? Und, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das so beibehalten kann, ohne dass ich da, äh, mich so extrem schuldig fühle. Hab ich eigentlich nicht, nur ich hab so das so vielleicht so so 'n leicht so 'ne leichte, äh, V Vorangst, dass es vielleicht als übertrieben wahrgenommen werden könnte und ich dann halt da einfach mich schlecht fühle, weil ich sehe, dass andere damit vielleicht mit meiner konsequenten Art und Weise nicht so klarkommen, weißt du?
Hm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Hm. Ich verstehe wohl, was du meinst. Also ich würde jetzt per se erst mal sagen, wenn du jetzt zum Beispiel sagen wir jetzt mal, die andere Person fragt dich irgendwas, und das ist halt etwas, was du nicht machen kannst beziehungsweise du bist da einfach zeitlich in sehr engem Rahmen und kannst es halt nicht machen, willst sonst eigentlich ja sagen, aber hast halt Schuldgefühle, weil du sonst nein sagst. Hm, das das ist das ist halt so 'n Moment, wo ich mir das vorstellen könnte, wie du es erklärst. Ähm. Äh, also da mal nein zu sagen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Klar, du kannst dir da die Schuldgefühle die kannst du haben. Das ist natürlich, äh, komplett normal und auch selbstverständlich. Aber was ich mir da immer vor Augen führen würde, ist, wie oft hast du der Person vorher schon geholfen? Wie oft hast du der Person vorher schon ja gesagt? Ist es schlimm, wenn du jetzt einmal nein sagst? Ist das wirklich irgendwas, wodurch die andere Person 'n starken Nachteil hat oder wodurch du vielleicht 'n Nachteil hast? Und wenn nicht, kann man das vielleicht auch einfach machen, dass du das vielleicht am anderen Tag mit der Person machst oder generell, dass du irgendwie versuchst, diese Schuldgefühle innerlich selber zu negieren, indem du dich mit irgendwas ablenkst oder dir vielleicht andere Gedanken dazu machst, nämlich einfach positive Gedanken dazu machst, sozusagen.
Mm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Okay, okay. Okay. Mhm. Okay. Ja, ich verstehe. Ähm, ich hab auch 'n konkretes Beispiel, ne. Vielleicht hilft dir das so'n bisschen mehr, dass du, ähm, verstehst. Ähm, und zwar, ähm, ich hab 2 Fahrzeuge, 2 Autos und, ähm
Mhm. Mhm.
Den einen benutz ich eher so im Alltag, der andere ist halt eher so 'n Freizeitfahrzeug, so bisschen schicker also mal mal Wochenenden bisschen, äh, wegfahren möchte oder so oder einfach mal selber sich 'n schönen Tag machen möchte, ne, 'n bisschen schneller fahren möchte, 'n bisschen 'n bisschen, äh, turbulenter, 'n bisschen mit t tosendem Lärm. <laughs> Und, ähm, ich, ähm, bin eigentlich auch jetzt niemand, der, äh, nein sagt oder häufig ablehnt oder so, ne? Wenn ich seh, jemand braucht Hilfe oder jemand bittet um 'n Gefallen, ne es muss jetzt nicht mal was Sinnvolles sein. Ich hab 'n ich hab 'n Cousin zum Beispiel, ähm, der hat sich den Wagen der leiht sich den Wagen regelmäßig. Ist gar kein Problem, ne, vorausgesetzt, ich brauch ihn nicht. Äh, aber ich bin dann halt wirklich so, dass ich dann so die Grenze setzen möchte, wenn ich sa wenn ich ihm dann sag halt so beziehungsweise auch schon gemacht habe ne? Ähm, ich frag dann: „Wann brauchst du den?“ Er sagt mir „Samstag, äh, Freitag, Samstag oder Sonntag“ jetzt zum Beispiel, ne, meist am Wochenende. Ähm, das ist zwar jetzt schon so 'ne Grenze, die ich gesetzt hab, der Wagen wird unter der Woche nicht gefahren. Also wenn dann wirklich nur am Wochenende, damit man den Kopf frei hat und wirklich so, ne nicht jetzt irgendwie so Berufsverkehr hin, her das ist mir alle so 'n bisschen zu turbulent, ne? Und am Wochenende kann er den gerne haben, das ein oder andere Mal, wenn er den haben möchte. Und, das muss auch nichts Wichtiges sein. Er kann einfach nur nur 'n bisschen rumcruisen wollen, irgendwo in 'ne andere Stadt fahren wollen, 'n bisschen auch meinetwegen auch 'n bisschen Eindruck schinden. Ist gar kein Problem, ist 'n, äh, etwas jü bisschen jünger als ich, und ich versteh das voll und ganz. So, okay. <laughs> Wenn ich jetzt aber sage: „Okay, wann brauchst du den Wagen?“ Und er sagt mir „Freitag“, dann ist für mich ganz klar, dann ist aber auch nur Freitag. Sonst sag "Freitag und Samstag" zum Beispiel, ne? Und dann ist es halt auch so, dann selbst wenn ich den Wagen dann Samstag nicht brauche und der mir dann aber Freitagabend sagt: „Ey, meinst, ich kann den Wagen morgen kann den Wagen einfach jetzt bei heut bei mir behalten und dann einfach morgen auch noch mal“, dann ist halt für mich da schon wieder die Grenze, die ich setzen muss und setzen will und auch, ähm, auch schon gesetzt habe. Und ich fühl mich jetzt nicht direkt schlecht. Ich hab kein schlechtes Gewissen, auch jetzt nicht so Schuldgefühl, aber ich weiß nicht, wenn das jetzt häufiger vorkommt, äh, ob es nicht vielleicht sich so bei mir äußern könnte, ne? So, hm, und, äh, eine weitere Sache, die ich aber auch ehrlich sagen muss, ist: Ich verstehe nicht ganz, warum man mich überhaupt in die Situation bringt. Weil, ich zum Beispiel im Gegenzug würde das niemals machen. Also, ich würde niemals, wenn ich mit einem Menschen etwas so abgesprochen habe wenn es jetzt nichts Lebenswichtiges ist, ne, ganz wichtig dann noch noch mal irgendwie, ja
Mhm. Genau. <laughs> Mhm. Hm. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Natürlich. Mhm. <laughs> Richtig. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das kann man natürlich auch nachvollziehen, ne? Ich meine, du hast ihm ja explizit gesagt: „Äh, jo, für diesen und diesen Zeitraum kannst du das Auto dir nehmen“, ist ja jetzt nichts Großes in der Sache. Und warum warum musst du es dann länger nehmen? Also warum willst du es unbedingt herauszögern? Also, ich ich ich ich kann natürlich in dem Fall verstehen weil sagen wir jetzt mal, er ist zu Hause, hat gerade keine Lust, das Auto irgendwie zurückzubringen oder sonst irgendwas, weil es ist ja auch mit einem einer Tat sozusagen etwas zu tun verbunden, kann man sagen, ne? <laughs> Das hört sich das hört sich jetzt so 'n bisschen, äh, komisch an, aber ich glaub, du weißt, worauf ich hinaus will, weil manche Leute sin ohne das fies zu sein, manche Leute sind halt wirklich so faul, dass sie auch wirklich, was sowas angeht halt sehr, ähm, ja, launisch sind, kann man schon fast sagen. Träge. Genau, das ist das Wort. Und und da kann man die Person vielleicht irgendwo verstehen, aber es es ist halt trotzdem dir gegenüber, finde ich jetzt nicht unbedingt fair, wenn wenn du dich vo wenn du von vornherein sagst: „Jo, so lange und nicht länger“, ne, das ist keine Ahnung, fin finde ich nicht, dass man das überschreiten sollte.
Mhm. Ne. Mm, ja. Mhm. <chuckles> Ja, ja, ja. <chuckles> Ja, das stimmt. <laughs> Ja, ich verstehe, ich verstehe. Träge sind, ne, so launisch ja, ich verstehe, mhm, ja, mhm, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Heißt auch, also ganz ehrlich, da sollte man dann auch einfach auch keine Schuldgefühle haben müssen, oder? Wenn sie in so 'ner Situation, seh ich das richtig, ne? Seh ich das falsch? Ähm, würden andere Menschen das anders sehen? Hm.
Mhm. Ne, ne, das siehst du richtig, so würde ich das auch sehen tatsächlich.
Okay, okay. Ja. Es ist halt wirklich so ich geh da, glaub ich, auch sehr von mir selber aus, weil, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich mich von früher zu heute extrem geändert habe. Früher hab ich vielleicht häufiger mal so sliden lassen, ne, so, einfach mal durchgehen lassen. Aber heute bin ich halt wirklich an so 'nem Punkt, wo ich sag: „Okay, ne, ähm, ich gebe das, was ich erwarte.“
Mhm. Mhm.
Ne, und ich würde zum Verrecken niemals, nachdem wir wirklich uns auf eine Sache geeinigt haben, noch mal noch mal nach mehr und noch mal nach mehr fragen. Also, ich find das irgendwie befremdlich, ja? Einerseits, weil so das so 'n bisschen an meine eigene wenn's jetzt nicht wichtig ist, ne, vorausgesetzt wirklich das kratzt irgendwie an meiner eigenen Ernsthaftigkeit und Integrität, finde ich. Vielleicht nehm ich das auch 'n bisschen zu ernst, und andererseits bring ich einen anderen Menschen, der mir eigentlich irgendwas bedeutet oder wir haben 'n nahes Verhältnis enges Verhältnis zueinander, weil ich frag's sonst nicht nach 'nem Gefallen. Ähm, bring diesen Menschen in eine unangenehme Situation, mir theoretisch nein sagen zu müssen, ähm, obwohl er das vielleicht gar nicht möchte, oder mir ja sagen zu müssen, obwohl er das nicht möchte. Und das find ich irgendwie auch eigentlich nicht nicht fair der Beziehung gegenüber so, weißt du?
Mhm. Genau. Genau. Mhm. Genau. Mhm, ja, das das stimmt natürlich auch wieder, ne? Also da da hast du halt so dieses auch wieder so so 'ne Art Schuldgefühl, kann man schon fast sagen. Ist ist ja sozusagen Schuldgefühl, einfach weil du halt, äh, die Beziehung, die du mit dem Menschen hast, natürlich auch nicht irgendwie reizen möchtest oder vielleicht drüber, äh, verschlechtern möchtest, ne? Weil, ich ich meine, wenn wenn das so 'ne Art von Beziehung ist, wo du deinem Kollegen 'n Auto lo äh, kurz leihst für'n paar Tage, ne. Das ist das ist das ist ja auch schon eigentlich keine schlechte Beziehung, würd ich ja mal jetzt behaupten, ne? Und die die will man ja am besten irgendwie versuchen, zu pflegen.
Hm. Hm, ja. Mhm. Ganz genau. Ja. Mhm. Mhm. <laughs> Ja. Eigentlich ja, eigentlich ja, aber manchmal wird dann so was vielleicht auch einfach so auf die leichte Schulter genommen, bisschen so lax genommen, weiß ich auch nicht, ne. Also, bisschen so, hm, aber hat mich hat mich es beschäftigt mich auf jeden Fall. Ich, äh, sage auf jeden Fall schon mal, äh, danke für dein offenes Ohr, für das, was du mir hier schon, äh, entgegengebracht hast. Das hilft auf jeden Fall, solche Dinge mit, ähm, Menschen zu besprechen. Einfach, dass man so 'ne distanzierte Sicht und distanzierten Blick noch mal auf das Thema bekommt. Weil man ist halt einfach permanent mit sich selber die ganze Zeit und auch manchmal viel in seinem Kopf, und ich merke, dass wenn mich etwas so sehr beschäftigt, dass ich dann manchmal so den Blick fürs Weite und große Ganze verliere und irgendwie immer nur zu denselben Schlüssen komme zu selben Schlüssen komme. Und äh, es gibt zudem auch noch so kognitive Dissonanz, das wa kann unser Gehirn irgendwie nicht ab. Das heißt, unser Verhalten muss immer irgendwie gerechtfertigt werden durch unsere äh, durch unsere Denkweise. Weil der Mensch damit irgendwie wohl nicht klarkommt, hab ich mal in so 'nem schlauen psychologischen Artikel gelesen. Und, ähm, ja, ich war jetzt schon an ’nem Punkt, wo ich mir vielleicht gedacht hab, so: „Hey, redest du dir selber nur ein, dass das okay ist so? So sollst du eigentlich dich schlecht fühlen?” Oder, äh, weißt du so? Aber danke auf jeden Fall, äh, für das, was du mir schon mal schon gesagt hast. Ähm, und du meinst also, ich sollte jetzt aber auch nicht so konsequent strikt jetzt einfach ihm den Wagen gar nicht mehr geben, wenn er noch mal äh versucht das so nochmal versuchen sollte oder so, so jetzt so als Erziehungsmaßnahme oder so. Meinst du, das wär bi wär drüber?
Mhm. Mhm. Gerne doch. Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. <laughs> Mhm. Also, es es es kommt natürlich drauf an, wie, ja ja wie hart er es jetzt, sagen wir's mal, strapaziert. Also wenn wenn du jetzt wirklich sagst: „Okay, du l willst ihm den für 2 Tage, äh, kurz leihen,“ ne, und dann macht er genau das, was du grad beschrieben hast, z zweimal in Folge oder vielleicht sogar die 2 Tage lang hintereinander, ne, dann ist es schon, finde ich, 'n bisschen übertrieben von ihm, muss ich sagen. Aber, ähm, meine Frage wär halt, ähm, hattest du dschen schon mal 'ne ähnliche Situation, wo du ihm dann auch konsequent vielleicht irgendwie nein gesagt hast oder Ähnliches? Und und wenn ja, wie hat 'n er darauf reagiert?
Mhm. Mhm. Okay. Äh. Ja, ja. Mhm. Ja, ist schon passiert, ne, ist schon mal vorgekommen. Ähm, hm, nein, aber dann halt meist nur äh, beziehungsweise eigentlich nur, wenn ich den Wagen selber brauche und auch schon was geplant habe, dann ja. Ähm, aber dann auch meist mit, äh, mit mit Kompromissen. Also, kannst du aber dann zum Beispiel dann haben oder dann haben. Ähm, ist jetzt auch nie, dass also bei so was ist es nie auf, äh, nicht nie nie auf Negativität oder auf irgendwie 'ne negative Reaktion, äh, gestoßen, da hab ich nicht bekommen. Ah, es wär es wär ja die Höhe. <laughs> Aber, ähm, jetzt bei diesem Extra, ähm, wenn dann halt so mal so extra gefragt wird und ich dann aber die Grenze klar, äh, setze oder setzen möchte, dann ist es schon mal passiert, dass dann so nicht direkt, aber so im Laufe dann der nächsten Tage oder so, mal so: „Ja, hast du mir dann letztes Mal wieder den Wagen nicht, äh, noch länger gegeben und so. Bist ja einfach, ne bist du einfach, äh bist du einfach 'n gemeiner Mensch, so halt nach dem Motto.“ Dazu muss ich aber auch sagen, ähm, wir haben <chuckles> dieses Verhältnis zueinander, dass wir uns auch einfach mal hier und da 'n Spruch drücken.
Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Ja, genau deswegen, ja. Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Ah, okay. Mhm.
Also auch gar nicht zu ernst zu nehmen. Es hat auch bisher irgendwie nichts nicht die Beziehung nicht belastet. Das ist halt so. Er weiß, wie ich bin, ich weiß, wie er ist. Und eigentlich kennen wir die Grenzen auch, äh, so, aber ich irgendwie das Gefühl dass er versucht, so in der letzten Zeit so 'n bisschen die so auszutesten, so 'n bisschen so, ne, so grenzgängig zu versuchen. Ich weiß nicht, was das ist, ob da sich irgendwas bei ihm geändert hat auch oder <inhales> keine Ahnung, aber <sighs> ja.
Genau. Mhm. Ja, das er's irgendwie versucht zu strapazieren, aber vielleicht mit dem Auto vielleicht irgendwie irgendwie wem versucht zu beeindrucken oder sonst irgendwas, das kann ja auch sein. Wer weiß es?
Mm, genau, genau. Genau, das habe ich mir auch schon gedacht. Und genau deswegen hatte ich halt auch schon so so fast schon so Schuldgefühle und mir gedacht so: „Ey, nicht, dass ich ihm jetzt die Tour da vermassle oder so“, aber dann denk ich mir wiederum auch: „Äh, langfristig ist das halt auch 'n Mensch, ne, der mir nahesteht, für den ich das Beste möchte, auch von der Charakterentwicklung, und das ist eigentlich keine w ist kein keine gute Eigenschaft so, weißt du?“ Wenn man da sich auch nicht mal mit einfach mal mit Dingen zufrieden gibt, äh, und immer mehr und immer mehr und das ist so Unersättlichkeit, das ist irgendwie auch nicht vernünftig. Und das ist halt auch vielleicht so 'ne Lehre, die er da einfach auch indirekt dann mitbekommen kann, ne? Ich sag ihm jetzt nicht: „Ey Junge, so so so das mach ich das so so nicht.“ Ne, so so weit kam es bisher nicht. Aber einfach so einfach so durch d durch durch dieses, äh, Neinsagen, dass er das halt lernt. Und ja, Schuldgefühl, ähm, muss ich also nicht haben?
Mhm. Mhm. Genau. Mhm. <laughs> Genau. Ne, würd ich nicht sagen.
Ne? Okay, okay, sehr gut. Gut zu hören, gut zu wissen auf jeden Fall, dass ich da noch mal auch, äh, bestätigt wurde und, äh, so die Linie so weiterfahren kann, ja? Das ist auf jeden Fall Danke für dein offenes Ohr, für deinen Rat.
Gerne doch.
Ja, auch und äh, ja, ähm, wenn's was gibt, äh, melde ich mich noch mal oder ansonsten, wenn du was hast, kannst du dich natürlich auch immer jederzeit gern melden.
Mhm. Ne gut, hat mich auf jeden Fall gefreut und ich hoffe, ich konnte dir 'n bisschen weiterhelfen. <laughs>